Alors voilà, heu, je viens te te voir pour te parler, heu, d'un sujet qui qui me touche, heu, tout particulièrement, heu, parce que c'est, voilà, pas pas facile à vivre au quotidien malheureusement. Heu et donc j'ai un petit peu besoin de de vider mon sac et de voir si peut-être, heu, tu pourrais avoir, heu, quelques conseils ou ce genre de chose. Heu, ça concerne vraiment le le sommeil. Heu, en fait, heu, de base je suis quelqu'un vraiment, heu, d'assez anxieux, angoissé et cetera. Heu, avec un peu, une sorte d'anxiété généralisée. Heu et en fait, bah, le le souci c'est que je dors très mal, heu, peu importe l'heure à laquelle je me couche, heu, je vais avoir déjà, heu, du mal à m'endormir tout court et après j'ai j'ai cette impression d'avoir un sommeil à chaque fois, heu, très léger et où je vais me réveiller plusieurs fois dans la nuit, que ce soit pour aller aux toilettes, heu, ou autre et je vais avoir de nouveau même si je peux sentir la fatigue extrême, bah, je vais avoir du mal à me rendormir et c'est vrai que voilà, c'est c'est pas facile au quotidien et je voulais savoir, heu, si tu avais un petit peu des choses potentiellement, heu, à me conseiller quoi.
Mmh mh. Ouais, bien sûr. Mmh mh. D'acco Ouais, j'imagine. Bah, m on va essayer déjà, de voir, d'où ça pourrait venir et ça t'arrive, toutes les nuits et heu, ça t'arrive, heu, tu dis plusieurs fois par nuit, c'est-à-dire tu te réveilles quoi, 2-3-4 fois?
Alors, c'est pas forcément, toutes les nuits, ça peut être par période, mais en tout cas, on va dire que, toutes les nuits, j'ai pas l'impression de m'être reposé, ça, heu, déjà. Heu, après, heu, pareil, heu, les les réveils ça ça va dépendre un petit peu. Heu, par exemple, je peux me réveiller, heu, 1 seule fois, heu, pour aller aux toilettes ou quoi, ou alors, heu, 2 fois, si en plus j'ai soif, heu, ce genre de choses. Généralement, sauf si vraiment j'ai une nuit, heu, atroce, mais généralement ça va pas dépasser, heu, allez 2 fois, quoi. Heu, mais c'est vrai que, ben
Mmh mh. D'accord. Ouais. OK. D'accord et combien de temps tu te mets à à t'endormir ou à te rendormir dans la nuit?
Heu, bah, pareil, ça dépend un petit peu, mais généralement en moyenne, heu, p pour m'endormir le soir, heu, ça peut aller de, allez heu, <blows air> 1 heure, 2 heures, 1 à 2 heures pour m'endormir quand même, où je vais entre guillemets, «forcer» pour essayer de m'endormir et la nuit, c'est un petit peu différent parce que, heu, bah, je je suis épuisé, mais c'est vrai que parfois si je dois me lever pour aller aux toilettes, je vais essayer de faire en sorte de de faire vite pour que, je me réveille pas réellement, heu et <blows air> j'ai quand même cette impression de mettre, allez, heu, au moins 20-30 minutes minimum à me rendormir, quoi.
Ah, ouais. D'accord. Ouais, quand même. D'accord, ouais, OK. Hem, c'est quoi tes habitudes, au niveau du coucher? Est-ce que, heu, tu te couches juste après avoir regardé un écran par exemple? Est-ce que heu, est-ce que tu bois du café le soir, ce genre de chose? Est-ce est-ce que tu peux me décrire un peu, heu, ta routine du du soir et du coucher habituel?
Alors, c'est vrai que généralement j'ai un rythme, heu où je suis plutôt du soir, heu, c'est vrai que j'ai tendance à à parfois m'ennuyer la journée, à pas aimer vraiment et à trouver le temps long et par contre au contraire le soir, heu, bah, heu, je sais pas, j'aime bien être posé, heu, tranquillement, heu, sur mon canapé, à regarder, heu, une série ou ce genre de choses et si je mettais pas de limite, heu, je pense que je pourrais quasiment passer à chaque fois la la nuit entière quoi. Je préfère ce moment-là qui voilà et je préfère ce moment-là qui est plus, heu, je sais pas, tranquille pour moi. J'ai cette impression un peu. Heu, mais le problème c'est que, bah, c'est c'est pas bon et après je suis toujours, heu, décalé et fatigué et tout ça, disons que j'essaie de pas dépasser, heu, aller, heu, en tout cas éteindre à 00:30, 01:00 du matin, grand maximum. Heu, même si c'est déjà tard, hem, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette heu, ce problème de de retarder le coucher. J'avais jamais envie d'être le lendemain en fait, même, heu, même dans ma jeunesse et heu et c'est vrai que du coup, heu, à chaque fois je je repousse l'heure du coucher alors que parfois je suis vraiment fatigué mais j'ai pas envie d'aller me coucher alors que, bah, une fois qu'on est le matin, on n'a pas forcément envie de sortir du du lit au contraire. Voilà, mais, heu, c'est vrai que le soir, j'ai j'ai comme un enfant un peu, j'ai j'ai pas envie d'aller me me coucher, je je me force à y aller quoi, pour vraiment essayer de garder un un minimum de rythme. Mais disons que ma routine, hem, effectivement, ça va quand même être, heu, des écrans. Après, heu, j'ai fait en sorte, parce que je sais que c'est surtout la lumière bleue qui, heu, qui voilà, j'ai mis des filtres, heu heu, surtout de lumière jaune, ce genre de choses qui qui me permettent en tout cas de déjà moins agresser mes yeux et peut-être de de moins m'exciter aussi. Heu, mais c'est vrai que je vais tendance à s à avoir à scroller sur les réseaux sociaux, heu et passer un peu de temps là là, sur le téléphone, heu, avant de d'aller me coucher quoi, c'est c'est clair.
Mmh mh. Ouais. Mmh, d'accord, tu es quelqu'un q tu es plus quelqu'un de nocturne. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, c'est clair. Ouais, tu as mis des filtres peut-être? Mmh mh. Mmh mh. D'accord et est-ce que tu as déjà essayé de transformer le moment du coucher en quelque chose d'agréable? Parce que tu dis: «Ouais j'ai pas envie d'aller me coucher comme un gosse, heu, j'ai pas envie d'être le lendemain». Mais si tu rends le truc agréable avec un un petit rituel qui te plaît, heu, il y a moyen que, tu vois? Tu ailles plus volontiers te coucher et que, donc, bah, tu arrives à te coucher plus tôt, donc à dormir plus tôt, à récupérer un meilleur rythme. Est-ce que tu as déjà envisagé ça?
Bah, j'ai déjà envisagé mais le problème c'est que je sais pas trop comment m'y prendre et comment faire réellement. Sachant que j'ai j'ai remarqué quand même, heu, généralement alors que je vais quand même, heu, par exemple faire de l'activité physique du sport et tout ça dans la journée, mais généralement, heu, j'ai s toujours cette impression de ne pas être assez fatigué, d'où le fait de d'avoir, heu, cette sensation pas agréable de me forcer à dormir. Parce que, heu, du coup, heu, heu, bah, voilà, je me dis, heu, mon corps, heu. Peut-être physiquement je suis fatigué, mais, heu, moralement, on va dire ou psychologiquement pas réellement. Heu et du coup, heu, en fait, heu, par exemple je peux être épuisé la journée, quitte à même faire une sieste à un moment donné dans la journée où là ça va être presque plus agréable. Heu, mais par contre, heu, bah, une fois que ça arrive le soir, la fatigue s'en va, heu et heu, je me sens, heu, presque en pleine forme et du coup, bah, j'ai pas envie d'aller me coucher et c'est vrai que, bah, ça ça reste plus facile de d'aller m'endormir si vraiment je suis épuisé, épuisé ou quand je suis malade quoi.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. D'accord et tu remarques une différence si tu fais pas de sieste ou admettons tu es fatigué la journée, tu fais pas la sieste, est-ce que le soir tu t'endors mieux?
Heu, alors, ça va dépendre, heu, la durée de la sieste, c'est sûr. Heu, si je commence à faire, heu, allez, heu, 2 heures de sieste, heu, de dans dans la journée, heu, bah, je vais avoir encore plus de mal à m'endormir, surtout, heu, selon si j'ai fait du sport ou pas, heu, après ou même avant, peu importe. Heu, mais c'est vrai que, heu, c'est je peux être, disons que t si je fais pas de sieste, alors j'en fais pas tous les jours non plus, hein. Mais, heu, si je fais pas de sieste, heu, bah, je vais être juste plus fatigué dans la journée, vraiment, heu, à presque somnoler par moments, heu, selon la fatigue. Mais une fois qu'arrive le soir, même si je me suis pas reposé, eh bah, je vais q de nouveau être en pleine forme.
Mouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. D'accord, ouais, j bah, tu vois, je me demande si c'est pas ton biorythme, tout simplement, d'être quelqu'un du soir. Il y a des gens qui sont plus performants, effectivement, le le soir, voire la nuit et c'est peut-être juste ton ton rythme naturel. Heu, est-ce que tu as essayé peut-être, justement, bah de au contraire, plutôt que d'essayer de forcer, tu vois, à à te coucher tôt alors que tu as pas envie, d'essayer peut-être, heu, au contraire, d'adapter ton rythme de vie à ce qui semble, en tout cas, être ton biorythme naturel? Donc peut-être d'avoir un travail où tu peux commencer plus tard. Est-ce que tu as tu as essayé d'adapter tout ça?
Bah z heu, c'est vrai que c'est intéressant, j'y avais pas forcément pensé de de cette manière là, heu. J'ai déjà essayé un petit peu de de changer, justement, mon rythme en essayant, alors pas forcément drastiquement comme ça, mais essayer de de vivre un peu plus la nuit et dormir un peu plus le jour. J'ai essayé, pour voir, quand même et en fin de compte, bah, je suis encore plus fatigué. Heu et je finis par me sentir, heu, moins bien sur le sur le long terme, ou vraiment, heu, bah, voilà, de toute façon, heu, je me rends compte que j'ai pas trop le choix quand même. Bah, que de vivre la journée. Alors oui, que ce soit pour, heu, le travail, mais surtout, heu, pour le reste, quoi. Par exemple, heu, p c'est moi, voilà, comme sport, heu, je fais du tennis. Bah, je peux pas aller faire du du tennis à à 00:00, 01:00 heure du matin, 2 heures, ça va être ça va être dans la journée et puis le problème, c'est que, voilà, vu que ça me décale tout et ça me chamboule tout, heu, bah je je finis par, en fait, être vraiment encore plus épuisé et je vais même avoir tendance à à tomber malade plus facilement. Donc non, j je pense que mon rythme, c'est quand même, heu, bah, comme on va dire un humain un peu n à peu près normal, de de vivre, heu, la journée. Mais je sais pas, peut-être que qu'il faut que je m'épuise plus, heu, pour essayer de ou alors changer des choses, c'est vrai, je je sais pas.
Mmh mh. Ouais. Ah, d'accord. Mmh mh. Bien sûr. Non, c'est clair. D'accord. Ouais, bah, tu peux alors, effectivement, peut-être essayer de te fatiguer encore plus, si ça se trouve. Ouais, tu as toujours de l'énergie, heu, mais tu peux aussi essayer de, hem, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, un un genre de rituel agréable du coucher. C'est-à-dire, tu vas pas te coucher juste pour dormir, tu vois? Genre, tu vas te coucher, mettons, heu, je sais pas, à 21:00 ou 22:00 heures, donc, quand même relativement tôt, mais pas juste, heu: «Allez, je vais me coucher, j'éteins, je dors». Tu y vas et puis, par exemple, heu, tu tu écoutes, heu, de la musique ou tu lis un livre. Mais quelque chose, tu vois sans écran. Effectivement, parce que les écrans, c'est connu pour, heu, effectivement, retarder un petit peu l'endormissement, même avec le le filtre à écran bleu, malheureusement. Donc voilà, tu fais tu écoutes de la musique ou heu, des podcasts, hein, si tu aimes ça. Tu lis un petit livre et tu te fais, heu, par exemple, une une boisson chaude si si tu apprécies ce genre de chose, bon sans caféine, évidemment. Ou mmh, tu vois, ce il est important, en fait, c'est de mmh, de passer un bon moment dans ton lit pour que ce soit plus, heu, une corvée, tu vois. Le cerveau, il se dit pas: «Bon, là, je vais au lit, il faut que je m'endorme, ah là, là». Il faut vraiment que ce soit un moment agréable et que l'endormissement, finalement, il vienne tout seul au bout de ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures que tu es dans ton lit à lire ou écouter de la musique, ou autre et d'être au calme et là, normalement, avec le temps, ton cerveau, il va associer ça à un moment de détente et heu, il devrait s'endormir plus facilement. Heu, tu as pensé à ça?
Bah c'est vrai que j'avais pas forcément vu la chose comme ça alors, heu, c'est c'est vrai que j'aime beaucoup, par exemple, heu, les tisanes le soir. Heu, alors plus généralement devant, heu, devant Netflix et tout ça. Mais, hem, après bon, il faut pas que je la boive, heu, forcément trop proche du coucher parce que sinon je vais me réveiller plusieurs fois dans la nuit voilà pour, heu, pour aller aux toilettes. Hem, après, heu, c'est vrai que je pense malgré tout aujourd'hui, heu, avoir un peu, heu, cette addiction on va dire, heu, au téléphone quand même, heu et aux réseaux sociaux, heu, c'est même, je m'en rends compte même quand je regarde parfois des séries ou quoi, j'ai b j'ai besoin de le regarder pour, heu, avoir un oeil sur autre chose comme si j mais le problème, c'est que je peux pas vraiment me concentrer sur 2 choses en même temps et et c'est c'est pas très sain, heu, mais je sais pas, c'est effectivement j'ai un peu cette, heu, ce ce moment, heu et c'est vrai que parfois dans mon lit, j'aime bien regarder, heu, bah, voilà des des choses sur les réseaux sociaux qui sont parfois débiles mais qui vont vraiment me faire rire en fait à ces moments-là parce que c'est le moment où on est un peu plus désinhibé et heu, et ça ça me fait du bien parce que j'ai l'impression de justement, de lâcher un peu parce que dans ma journée, je je lâche pas et je suis un, heu, toujours trop tendu. Donc c'est vrai que j'ai l'impression de à ce moment-là, heu, pouvoir un peu me détendre et rigoler et c'est vrai que ça passe malheureusement beaucoup plus par, heu, par le téléphone qu'autre chose, en fait.
Ouais, ça c'est bien. Mouais, c'est ce que je voulais te dire aussi, ouais. Ouais. Non, c'est sûr. Mmh mh. Mmh d'accord, mais ça tu pourrais essayer de le remplacer par, heu, des émissions audio ou des podcasts, tu vois? Qui seraient comiques puisque tu dis que tu as tu aimes bien, heu, te détendre et et rire un petit coup, heu, à ce moment-là et donc ouais, plutôt que de regarder sur les réseaux sociaux quelque chose de drôle, bah, essayer peut-être de d'écouter, tu vois? Que ce soit une émission, heu. Il y a même des des radios sur le téléphone ou ou alors simplement des podcasts, hein, si tu as un un truc de streaming, heu, audio. Bah, tu tu peux essayer tu vois d'écouter, heu, un petit podcast comique, par exemple, comme ça, c'est 100 % audio, tu peux même écouter ça les yeux fermés et heu, comme ça tu vois, tu remplaces cette, heu, cette petite dose de dopamine, heu, visuelle par de l'audio, tu vois?
Ben, c'est vrai que c'est pas bête du tout parce que ça me fait même penser à quelque chose là, heu, quand tu dis tout ça. Par exemple, heu, il y avait l'ASMR, tu vois? Je sais pas si tu connais, heu, qui effectivement, heu, me permettait de me détendre. Donc, heu, bah, c'est très intéressant tout ça et heu, en tout cas, heu, vraiment, heu, merci de de m'avoir, heu, écouté parce que ça fait du bien un petit peu de de pouvoir se se livrer et vider son sac et puis, bah, je vais essayer de de mettre, heu, en tout cas petit à petit, heu, tous tes conseils en place pour espérer, heu, pouvoir passer de de meilleures nuits par la suite en tout cas.
Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Bah, avec plais